คือ ก่าย ก่ายศีรษะเลยค่ะ ตลอด อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิด อ ถ้าเกิดเทรดไม่เป็นอะนะคะ ก็จะ เหมือนกับตอนนั้นเราก็ลงไปประมาณ 30,000 นะคะ แล้วก็แน่นอนค่ะ สเต็ปของการเป็นแมงเม่านะคะ แรก ๆ เข้าไปเนี่ย อุ๊ย! กำไรดีนะคะ ได้กำไรมาเป็นแสนเลยนะคะ ไม่ได้มีหลักการอะไรเลย เดาล้วน ๆ นะคะ อุ๊ย! เนี่ยทางนี้ก็ มันเป็นแนวนี้ ข่าวเป็นแบบนี้ทองต้องขึ้นแน่นอนเลย อ่า ก็ซื้อขายไปนะคะ ปรากฏได้กำไรจริง ๆ นะคะ แต่ไม่ถอนกำไรมาใช้นะคะ อา ไม่ได้ถอนกำไรมาใช้ค่ะ รู้สึกว่า อุ๊ย! เราลง
อะฮะ <laughs> ครับ อือฮึ อือ ๆ ครับ อือฮึ อืม อืม อ้าว ฮ อืม ครับ ก็คือได้กำไรก็เก็บไว้ก่อน เก็บไว้ก่อน อย่างนี้เหรอ? อ๋อ
ใช่เลย ก็คือเหมือนเอาต่อยอดน่ะค่ะ อ๋อ กำไร มีกำไรใช่ไหม อ่า งั้นเราต่อยอดลงทุนไปเพิ่ม ก็คือเรามองว่า "อุ๊ย! 30,000 เนี่ย เราได้กำไรเป็นแสนเลยเนาะ แล้วถ้าเราลงเป็นแสนเนี่ย เราไม่ได้ ฮ กำไรเป็นล้านเหรอ?" อะไรคิด อย่างนี้เลยนะคะ อืม จัดไปเลยค่ะ อือฮึ
อา <chuckles> ครับ โอ้โฮ! สามหมื่น ได้กำไรเป็นแสนเลยเหรอครับ โอ้โฮ! โหดมากเลยนะ
ใช่ค่ะ ได้กำไรเป็นแสนเลย อือ เพราะว่าเราลงเป็นหมื่นไงคะ มันก็เริ่ม ร เริ่มแรกก็เป็นอย่างนี้นะคะ ทุก ทุกคนค่ะ เข้าไปเนี่ยเป็น แบบนี้หมดนะคะ อา ทีนี้กลายเป็นว่า
โอ้โฮ! อา โอ้ ถ้าถอนนี่ ก็คือได้กำไร โอ้โฮ! เยอะเลยนะครับ มากเลย แต่ไม่ถอน
ใช่ค่ะ ก็ได้ทุนคืนด้วย อา ไม่ถอนค่ะ เงินทุนก็ไว้อย่างงั้น แล้วก็เสริมกำไรเข้าไปอีก เป็น อ่า หลายแสนเลยนะคะ ประมาณ 700,000 ได้ไหมคะ อะฮะ แล้ว ก็คิดว่า อุ๊ย! 700,000 เนี่ย ขนาด 30,000 เราได้ 700,000 เนาะ อุ๊ย ถ้าเรา 700,000 นี่เรา ฮึ ไม่รู้ ตั้ง อาจจะไปถึง 10,000,000 ว โอ้โฮ! มโนไปต่าง ๆ นานานะคะ คิดไปเองนะคะ เสร็จแล้วเนี่ย อยู่ดี ๆ เนี่ย ก็เจ้า เจ้าใหญ่นะคะเทขายค่ะ ตอนนั้นทองกำลังขึ้นนะคะ เจ้าใหญ่เทขาย เทขายทีเดียวค่ะ ทองร่วงลงมาเท่านั้นนะคะ ตอนนั้นเราซื้อในลักษณะราคาสูงขึ้นเนาะ เรียบร้อยค่ะ หมด ติดลบอีกต่างหาก ไปหมดเลยต้นทุน กำไร อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็จบเลยตอนนั้น คือเครียดไปเลยหลายวันนะคะ แบบว่าต้องพักกันเลยค่ะ แบบว่าคือตอนแรกจะลิก คิดแบบว่าจะหาเงินมา มาเอาคืนนะคะ ซึ่งเป็นสเต็ปของแมงเม่า เป็นอย่างนี้ทุกคนเราเพิ่งไปเรียนรู้ที่ ในภายหลังนะคะว่า คนที่เสียมักจะรีบเอาคืน มักจะอยากเอาคืน แล้วยิ่งเอาคืนก็ยิ่งเสียค่ะ เพราะว่าไม่มีสติเนาะ ไม่มีการระมัด ระวัง ไม่มีความรู้ที่จะเข้าตลาดตอนไหน ไม่ใช่ว่าทุก ไม่ใช่ว่าเราอยากจะเทรด เราก็เทรด เราก็เข้าไปเทรดนะคะ เราจะต้องดูจังหวะการซื้อขายก่อนนะคะว่า ราคา ช่วงนี้เราควรเข้าไหม อะไรแบบนี้ นะคะ เออ มันต้องมีความรู้แบบนั้นเลย อืม
อือ ๆ ครับ เออ อา อืม โอ้โฮ! อา อือฮึ อือฮึ โอ้โฮ! โอ้โฮ! อืม อะฮะ อือฮึ อ๋อ ครับ อือฮึ ครับ อือฮึ